Ayun, ah, pamilya pala to no yung, ah, pag-uusapan natin. Ay, siyempre tawag di
Mm. Oh, Araling Panlipunan kasi ang topic namin kaya ayun, gusto kong, ah, kumuha ng maraming mga sagot.
Oo. Oo, walang problema, marami akong pupuwedeng maibahagi kasi, pamilyado na rin ako. So, paano pinapahalagahan? Mm. Maganda yung tanong mo, actually, pinapahalagahan ko yung oras kasama ang pamilya. Lalo na kapag, um, sa sitwasyon ko, ah, tuwing day off ko lang kasi talaga nakakasama yung pamilya ko. So, kasi, pareho kaming nag-tatrabaho. So, pag day off ko, eh, imbis na, alam mo yung kinikita ko pa yung mga kaibigan ko, eh, inuubos ko nalang yung oras ko sa pamilya ko, di ba? So
Ayun. Hmm, kaya nga. Mhm. Ah. Ayun lang. Mm. Oo. Mm. Totoo. Lalo na nako la sa mga magulang ko din ganyan din nangyari sakin yung parang ang hirap nilang hagip hagilapin kapag week ah, weekdays. Tapos kapag weekends naman ayun talagang i susulitin lahat ng oras, so, lalo na kapag church time yun at saka kapag kapag kakain kami. Yun talagang sinusulit namin. Kasi, minsan lang namin sila makita kasi ako nagtatrabaho na din ako- pang-gabi- 'tas yung mga magulang ko pang-umaga, so mahirap talaga kaming buoin sa sa ano, sa isang araw naga nag nag-wi-weekend nalang talaga yung pinaka the best ah, days namin.
Oo. Tama, talaga ba? Oo. Yan. Tama. Oo. 'Yon. Oo. Tama-tama. Mismo. Di ba?
So, ayun may tanong pa po ako. Ah, ano ang mga simpleng gawain na ginagawa ninyo bilang pamilya para mas maging espesyal ang inyong oras?
So talagang Hmm, sige-sige lang.